À, cái này là mình nói trực à, mình nói về kinh nghiệm cá nhân về cái việc là đi họp. <laughs> Thường á thì sẽ có những búi c cu, ờ, cuối tuần á sẽ có những cái buổi họp thứ Sáu chẳng hạn, hoặc là họp đầu tuần thứ Hai. Thì thường khi mà mình trình bày một vấn đề nào đó á thì mình sẽ có một cái slide, đúng hông? Thì mình sẽ bỏ thêm hình ảnh này nọ vô chi tiết nó vui vui một tí, hoặc là thí dụ mà đầu buổi á thì mình để tạo không khí hơn thì mình có thể là order đồ ăn về, ví dụ pizza chẳng hạn để cho mọi người là, à, bữa nay đúng rồi, cũng là bữa nay là cái buổi họp, là họp vui vẻ chung với nhau để nói về chiến thuật là bán hàng, chứ không phải là một b buổi họp nghiêm túc là giao việc này nọ. Thì mọi người cũng ăn uống say no no no nê nè, thì nói chung là được ăn đúng rồi, được ăn mà được truyền kinh nghiệm mà lại vui nữa thì tất cả mọi người làm việc hiệu quả thôi. Thì, ờm, nên là cái việc cái vấn đề KPI á thì mình cũng đánh thẳng vào vào tâm lý các bạn luôn, khi mà các bạn muốn có nhiều hoa hồng, muốn nhiều tiền hơn á thì, à, mình phải cố gắng mình làm. Thì, à, thí dụ mà tăng hoa hồng là mình mình cũng đề nghị sếp là tăng hoa hồng lên, thì, ờ, các bạn có nhiều động lực để các bạn làm hơn, thì để giảm cái cái cái sự căng thẳng của các bạn thì bây giờ thí dụ mà nhiều việc mà tiền ít thì cũng rất là mệt á, rất là hông có vui, ừ, đúng rồi, ừm.
Ừm. Ờ, vậy hả, kể mình nghe đi. Đúng rồi nè. Wow! Trời, tâm lý quá vậy. <chuckles> No no say rồi ha. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ờ, nhiều việc mà tiền càng nhiều thì càng là vui, đúng không nè? Wow! Vậy tính ra là bạn rất là tâm lý ở cái chỗ ha, gọi là, người ta nói có thực mới vực được đạo, mà bạn, gọi là, đánh thẳng vô cái tâm lý ẩm thực luôn, gọi là, cho mọi người vui vẻ cởi mở, rồi mở lòng đón nhận, đúng hông nè? Ừm! Rất là hay ha. Ờ, vậy với bạn như nào? Hồi nãy mình thấy là nghe bạn nói là, ừm, ở nh nãy giờ cũng có vài nhóm, ờ, khác nhau á, thì, ờ, với bạn thì có phải là, ờ, ừm, ở mỗi nhóm, à, đối tượng khác nhau nè, nhóm bạn bè hay nhóm công việc nè thì có phải là cái cách tạo không khí nó giống hay là có khác nhau như thế nào hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.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 Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, cái này tạo không khí, mình nói về tạo không khí là tạo không khí tích cực, đúng hông? Vui vẻ <chuckles> thì mình nói là tạo không khí đó đi, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng rồi, thì, à, nhiều lúc á, những cái câu chuyện nó không được vui cho lắm, thí dụ mà câu chuyện về việc chia tay, về việc thất nghiệp, về việc phá sản hoặc là về chuyện giữa nhân viên với nhau, với sếp, thật sự những cái này á, nó hông có vui, thì mình phải cố gắng là mình muốn làm cho nó vui nó cũng khó ha. <chuckles> Nói chung là mình mình mình mình s mình sẽ đổi, mình sẽ đổi cách nói để cho nó vui á, kiểu như mình đang gây với sếp mình nói: "Ờ, trời ơi bữa nay tao có cái chuyện này là quá trời với sếp tao luôn", nói chung là, cái cách nói của mình, kiểu như là, cũng hơi than than, kiểu vui vui vậy đó, chứ hông phải là kiểu như là "Ờ, bữa này tao có cái ch đối với ấy" kiểu vậy, đúng hông? Thì mình sẽ nói, <laughs> mình sẽ nói một cách nhẹ nhàng, châm biếm hơn là so với việc là mình sẽ nói một cách trầm trọng và u uất hơn, ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, gọi là tích cực gắn kết nhau đi ha, ừm. Ờ, đúng rồi đó, cái đó là cũng ngại chia sẻ nữa đó. Ừ, cũng khó đó, rồi sao? <laughs> Hiểu, hiểu, ừm! Ờ, tức là kể, gọi là, ờ, kể chuyện buồn nhưng mà gọi kể chuyện áp lực nhưng mà theo một cái góc độ khác, một cách, ờ, một cách khác, đúng hông? Một cách, gọi là, cách mở đầu khác, đúng hông? Ừm, thì lúc đó là bạn, à, để ý là cái, à, cái ngôn ngữ của bạn thay đổi như thế nào? Cái âm vực ra sao hay là cái ngôn ngữ tình hình thể nó thay đổi ra ra sao để mở đầu câu chuyện đó bạn?
Ừ. Ừm, đúng rồi, ừm.